<chuckles> Lalo na kung competitive yung section niyo, 'di ba?
Ay. Oo. Nakaabang na agad yan. Ay yung ganito, yung kabilang section hindi maganda yung ano sa'tin maganda. Naco-compare na kung baga.
<chuckles> Oo tas yung sa'min oo yung sa'min napakalaking isyu naku, parehas kami ng tugtog tas nauna sila, magmumukha kaming nanggaya.
Oo 'di ba. Oo, isyu yan da dati nung kako nung nag-aaral. Hala ginayan nila yung ano natin ganto, ganyan.
Mm. Oo. Kahit nga yung sa cheer, eh, parang narinig namin sabi, hala kaya minsan tago tago ng practice ganon.
'Di ba? Oo. Parehas tayo, oo. <chuckles> Like ano, yung ano, yung ibang section may sumisilip sa'tin ganon, 'di ba?
Oo parang, hoy tago tago niyo tago niyo, ganyan. Huwag niyong sabihin.
May naka-ano O, oo, sara niyo yung bintana para di nila makita, may mga ganyan pa.
<chuckles> Oo, di ba yung mga ganyan.
Oo. Ranas na ranas ko yan dati. Yung ganyang senaryo nung high school. Kapag competition na. Oo.
Mm. 'Di ba, oo. Talaga yung high school yung ano eh, bangayan eh. Mm.
Kahit ano, naka-gloves sila, gaya nung sa'tin, ay ano, parang may fish dito.
<laughs> Oo ganon, may a may flashlight sila, may papatay ng ilaw, tapos biglang bubuhayin.
Oo. Oo. Parehas tayo ng intro, may pa ganyan pa ano.
Mm, 'di ba? So talagang napakaraming ano, hindi malilimutang bahagi, 'di ba. Kung ako naman, ayun, kagaya nung sa'yo yan kapag ano, usapan na natin talagang yung bangayan ng mga ano.
<chuckles> Sobra, oo, hindi tala Oo, hindi maiiwasan yan.
Oo at saka grabe ah. Alam mo yung siyempre alam naman natin bilang mananayaw, bilang performer, isang buwan mo aaralin tas 3 minutes lang ipa itatanghal.
Pero kapag Oo. Sobra tas makikita mo ano, oo. Gagayahin lang ng iba. <chuckles> Oo.
Tas magkakamali ka pa, 'di ba? Oo, tas masisira yung costume.
Like if

Eh, kayo ba? Paano kayo kumukuha nung mga inspo o talagang kayo na 'yung nag-iisip?
May mga ganun din ano, eh, kami minsan. Oo, idea. Mm. Kung mag ay okey pala 'yung ganon, ganiyan. Okey pala kasi siyempre sa napanood niyo nga, 'di ba?
Mm. Oo.
Ah, okey pala siya.
'Di ba?
Nasingil niya. Oo.
Mm. Hmm, tapos ano pa 'yan eh, kumbaga parang ano may mga style 'yung pagpili ng costume, 'di ba? Sasabihin pa, "Ah, hindi kasama sa criteria 'yung costume" pero makaka-affect. Pero totoo 'yun, 'di ba? Totoo 'yun, nakakaapekto ang costume kasi kung komportable o masakit sa mata, ano na 'yun, bawas points na.
Oo, 'yan. Oo. Oo, totoo din. Oo. Oo, tsaka may ano hindi accurate, kunyari ang gusto niyong costume is fitted, eh, siyempre hindi naman kayo makakagalaw ng maayos, alam mo 'yun?
Mm. Tsaka siyempre kung children siyempre dapat ma maingatan 'yung ano 'yung mga hindi lumabas 'yung mga bagay na hindi dapat makita.
Kaya talagang sobrang Oo, kumbaga ano tawag dito wardrobe malfunction, 'yun 'yung iniiwasan. Siyempre hagis-hagis 'yan. Tsaka more on stretching.
Ayan, naku. Oo. Oo, hagis-hagis. Oo 'yun, ikaw ba ay ano taga-hagis, hinahagis, tumatambling?
Hinahagis. <laughs> 'Yung tuma-tambling.
Ayan, na ang tapak. Hoy nakakatakot 'yung gano'n, 'di ba? May mat ba kayo para
Uy. Sobra. Oo. Sobra, ilang beses ako nagkapasa diyan dahil sa ganyan.
'Yung papagalitan ng nanay talaga. Ano 'yon?
Sabihin ng nanay ko, "Ba't may pasa ka na naman?"
Ah, ano 'yun nahulog ka na gano'n?
Sa pagsasayaw po. May oo may may tendency na ganon, pero siyempre naman 'yung binabagsakan namin is 'yung makapal na foam siya, 'yung pang gymnastic dun.
Oo, dapat talaga may gano'n, kasi safety ayan. Ako nag-enjoy sa ating usapan. Bitin.
'Yung mat. Oo. <laughs> Salamat, salamat. Nag-enjoy din ako.
Salamat, ayon. Hanggang sa muli.
Hanggang sa muli. Ay, salamat. Magandang gabi. <laughs>
Sige, paalam. Salamat.